Oi então, eh, agora, né, nesse clima assim de final de ano, e aí metas e ano que vem eu quero ser uma pessoa mais saudável, melhor, isso e aquilo, né, todo ano eu faço a mesma coisa mas eu nunca começo nada. Mas, esse ano eu queria pedir alguma dica, assim, algum conselho de como realmente conseguir começar a treinar, sabe, porque, eu sou muito sedentária assim, eu nunca consegui passar mais do que 1 mês indo pra academia por exemplo. Então e eu acho que eu já estou numa idade que eu agora não é nem por por estética ou pelo corpo, mas eu só realmente quero começar a me sentir mais saudável, sabe, e também pensar num futuro, e aí eu queria sim umas dicas de como conseguir ir e me manter indo pra academia ou pra qualquer outro esporte, porque, assim, nada eu consigo continuar.
<chuckles> Ah. Hum. Entendi. Uhum. <chuckles> Então você já tentou outras esportes, assim, que que você já tentou e que você acha que não deu certo, também?
Ai olha, na verdade assim tentar mesmo assim com vontade, <chuckles> eu nunca tentei realmente. A única coisa que eu realmente fiz, assim, na época de criança, né, que minha mãe me colocava em natação, balé e isso aquilo, aí eu fiz de tudo. Mas tinha uma coisa que eu fiz até ali a minha adolescência que eu gostava que era a luta, eu fazia jiujitsu e gostava muito.
<chuckles> Tá. Uhum. Ah, isso aí.
Sabe, só que aí veio a pandemia e aí parei de ir pra aula presencial e tal, e aí agora eu me mudei de país, e agora no país que eu tô, até tem, eh, aula de jiu-jitsu, só que muito caro e olha, eu até acho que eu investiria nisso, só que eu acho que se eu começar a investir agora, que a minha rotina tá meio bagunçada, que talvez eu não vá realmente nas aulas. E aí, talvez eu vá gastar um dinheiro que não que eu realmente não vou ir, sabe, e eu não sei se eu já tento ou se eu espero pra quando eu tiver mais, assim, eh, numa rotina de treino, e aí, eu já estou empenhada e começo o jiu-jitsu, e aí, eu vou sem pausa sabe, sem ficar desistindo e parando o tempo todo. Não sei.
Certo. Aham. Hum. Entendi, é realmente, é bom escolher uma coisa que você gosta, e se você gosta do jiu-jitsu seria bom investimento. Agora a questão de come quando começar você tem uma previsão de quando a sua vida vai estar mais estável ou na verdade você nem tem essa previsão?
Olha, eu estava eu tô me formando agora na faculdade e eu acabei de terminar o meu TCC, inclusive eu entreguei ele ontem, e e aí, eu agora eu vou ter mais tempo, assim, sabe, que agora eu eu não estou mais com aquela cabeça cheia de pensar em me formar, em fazer TCC. Agora eu só tenho que defender o TCC e fazer o exame final, nem mais aula eu tenho, e e trabalho, né, mas trabalho já é normal e está tudo bem, então eu acho que agora inclusive seria uma boa hora para eu começar, sabe. O único problema é que agora é o inverno, e eu acho que é mais difícil eu ter uma motivação para sair de casa no inverno, sabe?
Uhum. Certo. <chuckles> Uhum. Uhum. Certo. Hã. <chuckles> E você tem algum amigo ou uma amiga que toparia começar o jiu-jitsu com você? Porque às vezes, tem alguém que você manda mensagem e a pessoa fala: "Tô pronta" aí você pensa: "Putz, eu não tô mas eu vou, porque agora eu combinei então" dá estímulo assim a mais pra não deixar o colega na mão, né, o amigo na mão.
Hum. É, pode ser uma boa ideia. Eu não sei se tem algum amigo meu que talvez vá fazer jiu-jitsu comigo, mas eu tenho amigos que fazem academia e que fazem crossfit. Assim, eu nunca tentei fazer crossfit e não sei se eu gostaria ou não, mas já me chamaram pra fazer só que eu sempre tive preguiça na verdade e eu não sei.
Uhum. Ah. <laughs> É, você pode fazer uma aula teste porque é bem puxado e é bem específico, né.
Então, pois é, e eu fico: "Ai será que não é melhor talvez eu ir para o jiu-jitsu que eu já já sei mais ou menos e já sei que eu gosto?", e aí lá também pode ser talvez que eu faça amizades né que va que eu ah, porque
É. Também. Você já conhece esse estúdio aí de jiu-jitsu, já foi fazer uma aula teste ou nem nem isso?
Eu fui fazer uma aula teste só que já tem 2 meses e não voltei mais. Eu gostei muito, eu gostei porque o professor é brasileiro, também, e eu estou na Hungria né. Então acho que, um professor brasileiro, que realmente sabe o jiu-jitsu, é muito bom, assim, e ele fala português então, é muito bom. E aí, assim, eu gostei muito lá do do local, gostei do professor, gostei do pessoal, só que eu realmente não fui Eu acho que também por essa questão do preço ser mais salgado e porque eu estava fazendo TCC. Só que agora eu vou começar a trabalhar, eh, em período integral então eu vou ganhar mais dinheiro e eu acabei o TCC, né. Então eu acho que agora realmente seria uma boa hora para eu começar ir, sabe?
<laughs> Hum. Uhum. Uhum. Tá. Né, com certeza talvez você possa pedir um desconto para o professor por broderagem de brasileiro. <laughs>
É verdade se eu dar se eu tiver uma conversa com ele talvez ele aceite.
Chega lá e falar: "Poxa cara isso aí em euro, hein, dá pra ter um desconto pra quem já fez jiu-jitsu no Brasil a gente é brasileiro." Mas acho que realmente falta colocar na rotina mesmo, e o fato de ser inverno é difícil mas, é muito longe da sua casa esse stúdio ou não? Também.
Uhum. Olha, não é longe assim, é assim, eu tenho que andar um pouquinho só que é coisa de andar até pegar o tram e aí do tram andar mais um pouquinho, mas eu acho que não dá 8 minutos no total andando, sabe. Meu problema mesmo é a preguiça e pensar e eu acho que também porque jiu-jitsu é um esporte que sua muito, e aquele kimono, também para lavar, e para ficar sempre sabe. Porque eu também estou pensando nisso porque não é nada
Ah. A preguiça. Uhum.
assim, fácil e simples, não é igual eu ir à pra academia que é só colocar uma roupa de malhar e aí depois você joga na máquina e vai secar, agora um kimono é muito pesado e ele é muito grosso. E aí, pra ficar lavando isso também acho que deve ser um um caos aqui que eu não tenho que a minha máquina de lavar é pequena, eu estou pensando até nisso pra rolar pra ter desculpa pra pra pra não fazer sabe assim, esse é o nível da preguiça da pessoa.
Máquina que você fala. Pra não fazer. <chuckles> É, você já pensou em fazer alguns exercícios em casa? Você acha que 0 possibilidade de você se se exercitar em casa pelo menos inicialmente, assim, até passar o inverno então pra ser mais fácil de secar o <chuckles> o quimono e não ser tão difícil de ir lá no frio? <laughs>
<laughs> Cara, sério, eu sou assim. É surreal como eu co consigo arranjar desculpa pra não me exercitar, mas pra me exercitar em casa eu até comprei um tapete de ioga
<laughs> Uhum.
e eu tenho aqui o tapete do de ioga do meu lado, e nem assim eu começo a fazer nada em casa. Eu não sei porque, realmente é muita preguiça, mas eu acho que também é uma boa, né, de eu pegar esse tapete e fazer uma aula de ioga no no YouTube, e aí então talvez uns exercícios também pra complementar.
Tá. É. É, não sei se tem algum exercício que seja de mobilidade ou até de força pra quem luta jiu-jítsu, pra você i ir já ajustando seu corpo pra quando você começar no verão, do tipo fazer algum treinamento de calistenia que fortaleça grupos que são bons para o jiu-jítsu, não sei quais, às vezes tem algum professor aí no YouTube que ensine coisas específicas, né, para um treinamento melhor, assim, do jiu-jítsu, nem que seja de mobilidade, né, os exercícios ou ou força mesmo, talvez seja, hã, as o jiu-jítsu é aqueles exercícios porque sempre tem artes marciais que eles fazem um aquecimento antes, que às vezes tem alguma coisa, flexão, abdominal, tem isso?
Hum. Hum. Sim. Hum, sim. Tem, tem isso, tem alongamento, tem muitas coisas mesmo no início, e inclusive é uma boa ideia, eu nunca tinha parado para pensar nisso. De já fazer exercícios em casa, que vão me ajudar no treino, sabe? Achei muito boa mesmo essa ideia.
Hum. Uhum. É. Pelo menos te em te-te ajuda a ter um mínimo de interesse, porque você pensa: "Bom, no verão eu vou começar o jiu-jítsu, então eu já vou chegar com um condicionamento físico um pouco melhor pra acompanhar a classe", né? E enfim, e esses exercícios que eles fazem antes, acho que é uma série de abdominais, né, tem bastante coisa também pra aquecimento, ou os de calistenia que pode ser interessante, que é meio parecido, não é bem o crossfit é porque o crossfit e a academia você vai ter que ir, você já está com preguiça, então melhor nem investir porque você nem gosta, então <laughs>
Uhum. Hum. <chuckles> Sim, pois é. É verdade, né? Vai ser jogar dinheiro fora. Teve uma vez que eu paguei 3 meses de academia, porque eu falei: "Não, se eu pagar antecipado 3 meses de academia, não vou ter como ter desculpa, né? Se eu já gastei esse dinheiro". Hum, não teve isso, eu já gastei dinheiro então não tem que fazer, e aí eu só não fui mesmo, sabe? Eu fui 2 semanas e ficou lá pago sem ir por 3 meses. Então, assim, realmente
O mellhor é. Uhum. Sim. Uhum. <laughs> Entendi, você é a cliente ideal das academias, né, que é justamente aquela que paga e não vai, <chuckles> então é muito bom. É. Então, como acho que como o jiu-jítsu é uma coisa mais cara e você tá falando desses problemas, talvez uma solução realmente é você iniciar isso aí em casa, esses treinos, às vezes você até pega gosto por alguns deles, assim num quando começa a ver o resultado eu acho que é interessante, né, quando você começar a ver, não sei, melhora alguma parte, às vezes até o treino HIIT de fazer pra melhorar sua condição cardiorrespiratória, né, e você vê o progresso, talvez te anime.
<laughs> Pois é. Exatamente. Hum. Hum, sim. Eh, eu sou eu sou péssima nisso, eu realmente preciso assim para deixar de ser sedentária, sabe? Porque outro dia antes, quando eu morava numa num apartamento que era no segundo andar e não tinha elevador, nossa, eu sofria pra subir 2 lances de escada, às vezes eu nem saía de casa, eu pensava 3 vezes antes pra eu não ter que subir 2 lances de escada, sabe? Eu sou nesse nível. E aí eu botei inclusive e a primeira coisa que eu procurei foi um prédio com elevador pra eu não ter mais esse problema. Então assim, eu realmente preciso mudança.
<laughs> <laughs> Ah, ok, então você se adapta ao seu sedentarismo, você não faz o oposto, do tipo: "Puxa, eu vou subir todos os lances de escada e descer, então, pra me acostumar", eh, é tipo não vou procurar um apartamento com elevador. <laughs>
<laughs> Exatamente, então. E eu sinto, sabe, que eu estou precisando que eu realmente estou muito sedentária e isso não é bom, né, para minha saúde e no longo prazo também a gente hoje em dia, né, tem tanta possibilidade, sabe? E realmente é preguiça, sabe? Eu acho que eu só tenho que tomar vergonha na cara mesmo e começar a fazer qualquer coisa.
Uhum. <chuckles> É, acho que se você começar com esses aí, esse aquecimento de jiu-jítsu, e se envolver mais com alguns exercícios que ajudem, né, no condicionamento e até mobilidade para o jiu-jítsu, te anime um pouco mais. Pelo menos você vai fazendo essa começo leve assim, vai pegando leve, vai depois vai fazer um HIIT, fazer alguma coisa que te ajude aí nesse condicionamento pra bom, no verão você pegar ali o jiu-jítsu como o seu esporte e seguir. <chuckles>
<chuckles> Sim. Eh, eu acho que isso faz todo sentido e eu vou tentar, sabe? Vou tentar começar em casa e colocar isso como um foco para no verão eu começar a treinar. Muito obrigada pela dica e por ter me ajudado, viu? Até a próxima, tchau tchau.
Ah, imagina, se tiver qualquer outra dúvida ou quiser vim aqui contar depois estou por aqui, até a próxima.